नहीं चेक करवाई थी, लेकिन कभी-कभार अ, अनावश्यक रूप से भी अ, चीज़ें खराब हो जाती है और बिल्कुल, मतलब वो गाड़ी ही मेरा था, और क्योंकि दिल्ली से यात्रा था ना उत्तराखंड तक का। और इतना लंबा सफर था और लगातार वो गाड़ी चले जा रहा था चले जा रहा था। हम लोगों ने कहीं पे भी विराम नहीं लिया था, खाने के लिए।
अ, वो भी है। वो लम्बा सफ़र है। जी। हुँ। शायद गाड़ी थक गई होगी। <laughs> बिल्कुल। हाँ।
जी, जी। <chuckles> और, और दूसरी वजह ये भी है कि ठंड जब होता है ना तो आपका इंजन होता है ना, वो अ, कहीं ना कहीं जाम हो जाता है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे कम से कम हमलोग को 2 घंटा लग अ, लगा था। हम लोगों ने अ, भोजन किया, उसके बाद जब हमने चलाया तो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। खर-खर-खर-खर करे जा रही है वो चाबी देने पे। धक्का भी मारा, जो धक्का मार के जो गियर में स्टार्ट करते हैं उस उसका भी प्रयास किया तब भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने सोचा अब ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि रात हो गया है और अब धक्का मारेंगे पहाड़ी क्षेत्र जंगल का इलाका है, कोई जानवर आके किसी ने पकड़ लिया पीछे से, तो मुसीबत हो जाएगी तो एक काम करते हैं खिड़की-विड़की लगा के हुँ।
ओह, अच्छा! हाँ। हुँ। हुँ। पर अ, हाँ, देखिए वहाँ पे जैसे आपने बोला आपने गाड़ी में ही रात बिताई हीटर-वीटर लगा दिया, है ना। तो जैसे ही रात का माहौल शुरू हुआ होगा, जैसे शाम ढल जाएगी, है ना, उसके बाद मतलब ऐसे प्रॉपर मतलब गाड़ी रात को ही खराब हुई थी या मतलब बीच मझदार में ही जैसे शाम हुई बाद में पता चला गाड़ी खराब है? और अगर ऐसा हुआ था तो उस वक़्त का माहौल कैसा था, मतलब डर लग रहा था या फिर आप कहीं सहारा ढूँढ रहे थे, वो आप मुझे अच्छे से थोड़ा बताइए।
हुँ। जी। जी। देखिए अ, रात का समय था, रात मैं कहूँ तो 7 बज रहा था उस समय ना, और पहाड़ी इलाके में 7 का मतलब है 12 बजे जैसा अंधेरा हो जाता है, ख़ास करके जंगलों की वजह से भी और पहाड़ी क्षेत्र में, है ना। तो अ, 7 बजे तो हम लोगों ने सोचा कि जो खाना हम लोग पैक करा के लाए है ना, जो भी टिफ़िन वग़ैरह है, उसको खा लेते हैं और कल सुबह फिर देखिए बाकी खाना तो नहीं था तो हमको हमने सोचा था कि कल फिर जाके कोई रूम होटल वग़ैरह ले लेते हैं, अगर कोई कमरे मिल गए तो आज रात निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सुबह तो नाश्ता वग़ैरह कर ही लेंगे ढाबे व से। तो हम लोगों वही अ, करने के लिए रुके थे, हमने गाड़ी साइड में लगाया। अ, और खाना खाने लग गए हम लोग और खाना खाने लग गए, मुझे अभी भी पता है राजमा-चावल था, है ना, आलू के पराठे वग़ैरह हम लोग जी, घर से
हाँ, सही बात है। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। सही बात है। हाँ। ओह! ओहो! <chuckles> मतलब अच्छा भर-भर के अच्छे से सब दोस्तों ने साथ में खाया, ना।